هاقول لِك، أنا بصراحة وأول الجواز كنت متلخبطة أوي في موضوع الأكل ده، لإن كمان كنت باشتغل، فلمّا كنت بانزل وأرجع أنا بجد كنت بانسى إيه اللي في التلاجة، والله بجد حقيقي. يعني لدرجة إن أنا كان يبقى في حاجات أصلًا اللي هو إيه ده؟ ده أنا اكتشفت إن في حَلّة رُز مثلًا بقى لها 3 أيام في التلاجة وشكرًا كده يعني.
إمم. أيوه فاهماكِ. إمم. <laughs> دي جات إمتى دي؟ أنتِ إيه اللي جابِك هنا؟
حرفيًا اللي هو إيه ده؟! بجد. ف فكنت باكتشف حاجات خُزَعبلية كانت بتحصل بصراحة و ولمّا بدأت ب يعني مرّة كده بصراحة زعلت أوي من نَفْسي لإن المَرّة دي آآ رميت رُز ور ورميت خضار، يعني كنت عاملة بسِلة ورُحت رامياهم بقى لإن هم خلاص عدُّوا ال3 أيام في التلاجة، رُحت رامياهم.
إمم. إمم. أيوه فاهماكِ، طَب أنتِ ليه ما كنتيش مثلًا بتستخدمي الأكل البايت تاني يوم على طول، بحيث إن هو برضه ما يتركنش؟
آآ

هاقول لِك أنا باعت باعرف باعتمد الأول أكتر حاجة على الصلاحية اللي بتبقى مكتوبة، يعني في جِبن بيبقى مكتوب عليها الصلاحية بتاعتها، فلو الصلاحية دي خلاص عدّت، يعني في حاجات يقول لِك إيه، ده آخرها أسبوع، 4 أيام، ما أعرفش إيه الكلام ده كله، بالذات بقى الجبن اللي هي بتتعمِل من لبن الطبيعي يعني، فدي أكتر أنواع بتبو آه، فبصراحة وقتها آآ لو الكام يوم دول عدّوا، بابدأ إن أنا إيه؟ <giggles> باطلّع إيه، طاقة الشم اللي جوايا، حاسَّة الشم الفظيعة بتاعتي، وأقعد أشَمْشِم أوي كده. <chuckles> أشَمْشِم ال في الحاجة لغاية ما أشوف بقى هي فعلًا كويسة و
إمم. آه. بالضبط، آه. إمم. أيوه. <giggles> تشوفي ريحتها اتغيرت أو لأ يعني.

جدًا، يعني أنا بجد باحب أوي فكرة إن أنا عارفة تُقَفي قُدّام الفريزر تسحبي كيس من كل حاجة وتقومي حاطّاهم في حَلَّة وشكرًا يا معلِّم، الطبخة اتعملت. آآ كيس بصل، كيس طماطم، كيس خضار، كيس لحمة بالشوربة، وشكرًا خلاص يعني، كده أنا طبخت يعني. ف آه، آه، الموضوع بالنسبة لي كان بيسهّل الموضوع عليّا جدًا يعني.
فكرة حلوة. إمم. فكرة حلوة جدًا. طَب أنتِ بتبدئي ترتّبي الحاجات دي إمتى؟ يعني مثلًا التجهيزات بتاعتِك، اللي هي التتبيلات والبصل المفروم والحاجات دي، هل بتشتريهم وبتعمليهم في نَفْس اليوم والَّا بتعملي لمّا تيجي تحتاجي مثلًا وتشيلي كمّية؟
آه، لأ، باعملها لمّا باجي إن أنا أحتاجهم. يعني أنا بيبقى عندي كده يوم الجمعة والسبت بابُص باصّة سريعة كده أشوف إيه الحاجات اللي قرَّبت مثلًا تخلّص وكده، وأشتريها بقى وأبدأ إن أنا أجهّزها تاني يعني، بحيث إن هي ايه، تفضل موجودة دايمًا يعني، متخزّنة يع
كويس. إمم. حلو أوي. أنا حقيقي استمتعت جدًا منِّك وحقيقي أنا مبسوطة بالكلام جدًا وشكرًا جدًا ليكِ على كل الوقت اللطيف ده.
وأنا كمان انبسطت جدًا، شكرًا ليكِ.